あの同志社大学だとかいう、私立大学とかも、滑り止めとして受けておいてくれと。で、きちんと合格はしといてくれ、という風に言われて。
うん。 うーん。
で、その条件通りに、私立大学とかを いくつだったかな、1つか2つぐらい受けまして、で、合格で滑り止めとして押さえた上で
うん。 うん。
その国立の受験に挑んだっていう。何ていうか、親の心配の部分をケアするって意味で、少し自分の行動を変えたりはしましたけど。
うん。 ああ、でも分かる気がしますよね、なんか。うん。
何て言うんでしょうね。 そうなんですよ、もう、枝枝葉は、親に譲っても、もう根本の幹の部分は譲らないっていうのを僕は本当に、いつも意識してじゃないですけど、話し合ってはいますね。
うーん。 うーん。 でもあれですよね、一応ほら、わかるすごい分かるんですよ。なんかこう、その、おかあね、おご両親が、あの、もちろん、君のね、あなたのやりたいことは分かるけど、とりあえず、あの、地元でも伏線張っといてよみたいな、親的には多分それ分かりますね。なんか、いね、もし、あの、とりあえず、うーん、なんかこう、うん、地元でのこう、チャンスも残しておいて欲しいっていう気になるんですよね、親はきっと。
はい。 はい。 はい、そうなんですよね。はい。